E, me conta, como a comida influencia a sensação de pertencimento?
Olha, muito. Eu acho que, a comida é aquela coisa que, sabe sabe aquela máscara que as pessoas usam? Aquela proteção? Quando você está em volta de uma mesa isso cai, porque todo mundo tá ali, degustando do mesmo sabor, experimentando coisas novas, né. Então acho isso muito importante e e e acho realmente que o sentimento de pertencimento, ele se aflora, mesmo entre desconhecidos.
É verdade, acho que as pessoas relaxam né, quando elas estão reunidas à mesa, você pensa assim também?
Muito. Olha, um exemplo, eh, eu faço parte de um grupo de estudos, né, e a gente, às vezes, tem alguma conferência ou alguma reunião. E, por acaso, essa semana, inclusive foi ontem, né, hã, falou assim: "Olha, depois do que acabar aqui a conferência, encontra um lugar pra gente poder realmente confraternizar, né, comer alguma coisinha." E eu fiquei, eh, com esse papel de encontrar um lugar e encontrei o lugar, né, e levei eles pra lá. Era mais ou menos 8 pessoas. Acho que eram 8 mesmo. Então, eu não queria um restaurante, porque eu não queria que fosse um jantar, já era um pouquinho tarde, já estava às 21h e eu não queria que fosse um restaurante, eles também não queriam, nada assim obrigatório. Era um eh, na verdade, um restaurante, tô dizendo pra refeições, né, eram petiscos. Então a gente podia partilhar é, vou chamar de bar, mas é um bar barra restaurante, na verdade, né. <chuckles> Tinha ali muitas coisinhas. E, assim, foi um sucesso, todo mundo adorou, eh, veio o petisco, veio aqui aqui em Portugal que eu tô, né, pica-pau, que é assim, é uma eh, filé-mignon, era carninhas, com pickles, eles colocam e fazem um molhinho maravilhoso, estava.
Era um restaurante? Tá, tipo um bar? Aham. E qual? Espera, espera, espera, é um bolinho de carne com pickles?
Não é bolinho, não. É é a carne picadinha em quadradinho, aí naquela mistura na frigideira, né, passa a carne, pega os pickles aquele que você compra no mercado, aquele vidro que vem meio que couve-flor couve-flor, cenoura, hã, pepino, vem tudo misturado.
Sim, sim, o pepininho, né, o em conserva? Sim, sim.
Eles pegam aquilo, cortam em bem pequenininho, aí colo quando a carne tá passadinha, coloca ali e e faz e faz o não sei se coloca vinho, mas fica um pouco azedinho o molho.
Eu acho que é porq por conta da água do pickle
É, né, a água, pode ser.
Porque a conserva ela é ácida, né, pra conservar. Talvez eles usem a água do vidro.
Aí pode ser. Eu eu, quer dizer, eu nunca fiz, né, só como fora de casa mas, verdade, pode ser. Aí tinha isso, tinha uns ovos mexidos com migas. Migas aqui em Portugal é um prato bem típico que eles fazem no Alentejo, é um pão, assim, meio molhadinho.
Deve ser. Deve ser. O que que é miga? Tipo uma farofa?
Tipo uma farofa, só que estava ali, no ovo mexido, estava bem, eh, unificado. sabe. Estava tudo juntinho.
Ah. Hã. Nossa, que interessante.
Eu adorei. Eu adorei estava muito gostoso, muito gostoso mesmo. Aí, também tinha as batatinhas rústicas, fritinha, assim, com casca, maravilhosas. Ah, tinha mais o quê? Tinha moela também, petisco, tinha um bacalhau à Brás, bacalhau à Brás, aqui em Portugal, é um bacalhau com azeitona preta, ovos mexidos e batata frita, tudo junto.
Nossa, que delícia. Nossa é tão diferente o Brás do de Portugal dos do Brasil, né.
Assim to Uhum.
Eu nunca tinha visto esse, eu amo bacalhau. Então eu nunca tinha, ah, visto esse Brás do jeito que você falou em no no Brasil.
Não tem, e aqui aqui tem, na verdade, tem muitas receitas de bacalhau aqui em Portugal, eh, eles dizem que tem mais de 1 por dia durante 1 ano, tem muita. Ah, tem um tem um bacalhau aqui chama bacalhau com broa, e pra mim é um dos meus favoritos. É maravilhoso, também, muito bom.
Tem muitas. Eu também amo. Eu também amo. Nossa, com a broa de milho, né?
É, hum, aquele pãozinho, coloca em cima, é muito bom, muito bom mesmo.
É muito gostoso. E me conta uma coisa: como que a comida como que você acha que a comida, então, age em rituais e encontros, como esse que você está con descrevendo pra mim?
Mas assim uhum. Então, todo mundo estava ali, eh, os portugueses eles são uns um pouco assim mais, "Ai, será?", né, desconfiados.
Ah, são os portugueses, não são brasileiros?
Portugueses, esse grupo é só eu de brasileira, todos portugueses, né. Eh, e levei eles nu num bar de petiscos portugueses. Eh, eles são desconfiados, "Ai, que lugar é esse? Não conheço, o que que é isso?". E depois quando entraram, assim, todo mundo em volta da mesa, todo mundo sorrindo, conversando, aí, já já vai já vai um pouco fora, né, daquela estrutura, né, do grupo. Então, já pergunta: "E aí, o que que tá fazendo na vida? Como é que é isso? Como que estão estão os filhos? Como que é não sei o quê?", a gente vai se conhecendo mais, vai se tornando mais humano. Uhum.
Nos portugueses, tá. Vai se encontrando, né. Que legal.
A aí, a Isabel que estava ali, na minha frente, ela falou: "Nossa, eu não conhecia esse lugar. Vou trazer o meu filho, porque todo domingo ele vem almoçar comigo, ou jantar, enfim, eh, ele tem que conhecer. Maravilhoso." <chuckles>
Que legal. E como é que você conheceu esse lugar?
É assim, eh, uma amiga minha foi e me contou, e esse lugar também tá bem próximo da minha casa, então, né, eu sempre passo por ali. Já tentei em algumas vezes, antes de levar o grupo, só que estava sempre cheio, porque é um lugar muito pequeno. E ontem, por acaso, nós fomos e tivemos a sorte, ainda estava cheio, só que deram um jeitinho ali, pra gente ficar sentadinho, então foi perfeito.
Que legal! É o lugar mais intimista, assim?
Muito intimista, é praticamente uma sala, que coloca umas umas mesinhas e fica todo mundo ali, sabe, não é um salão grande, é uma coisinha pequena.
Mas é uma coisa escondida?
Não, é na beira da rua. Quer dizer, talvez seja escondida porque não tenha muita é uma portinha, né, não tem muita propaganda, mas não eu não vejo escondida não. <clears throat>
É. Então, eu tô te perguntando do escondido, porque aqui no meu condomínio, eu moro nos Estados Unidos, né, uma das minhas vizinhas, ela é portuguesa
Uhum. Uhum.
E a gente se conheceu porque ela faz o pão que ela chama de oliveira bread, que na verdade é aquele sourdough, o pão italiano, né, e o marido dela, que é um handman, ele transformou a garagem dela no ateliê dela.
Hum. Delícia, né. Uhum. Ai, que legal.
E ela fez isso, porque ela disse que lá em Portugal aí em Portugal, onde você tá, existem vários espaços, como o que ela criou, escondidos para você ter reuniões secretas, vamos dizer assim: "Ai, eu quero bater um papo com uma amiga, hã, não quero ir em um café, eu quero eu vou" Aí eu hã, eu vou na casa da fulana que tem um espaço assim, e aí ela serve um café, serve um docinho. É mais ou menos assim?
Uhum. É verdade. Uhum. Uhum. Olha, aqui onde eu moro, eu moro na em Lisboa, né, na cidade grande, mas eu nem vou falar de Portugal, eu já morei na Espanha. Na Espanha numa cidade bem pequena, e lá funciona muito assim, todo mundo nas suas casas, quase todo mundo tem, eh, meio que não é nem garagem, que às vezes é até subterrâneo, que realmente é pra eh, lá eles chegam bodega, né, é para reunir os amigos, é para todo mundo vir. Às vezes tem várias coisas lá, inclusive você falou dessa sua amiga, tem uma amiga minha lá na Espanha que ela fez isso com a parte dela, e ela começou a fazer bolos, doces e agora, eh, tá meio que um lugar escondido, né, as pessoas geralmente encomendam, mas ela já tá preparando lá um cantinho para receber pessoas lá também. Então, hã, tornando a sua casa um negócio também, né, então eu acho isso muito bonito, realmente é válido. Eu que ia.
Bodega, exato. Olha que legal. É. Tem um propósito atrás disso, né?
Uhum. Eu queria conhecer um lugar aqui próximo de casa que que fosse assim do jeito que você falou, porque esse grupo, a gente tá sempre querendo, né, se reunir. A próxima reunião inclusive vai ser na minha casa, só que a minha casa não cabe tanta gente, né, pode aumentar, acho que aqui na minha sala cabe mais ou menos 10, 11 pessoas, não cabe mais que isso. Quando forem 20, 30, eu queria que tivesse um lugar assim.
Uhum. Aham. É, mas eu acho que a função das bodegas, que é o que ela falou, realmente ela falou: "Ah, é um jantar para umas amigas sabe, eu quero f eu quero reunir 5, 6 amigas.", então, eh, por exemplo, eu vou lá na na garagem dela, nessa nesse nesse ateliê que ela criou, e ela cozinha pra gente, sabe esse conceito? Eu acho que é mais ou menos o que você tá buscando também, né, assim, reunir as pessoas pra um bate-papo, e aí a conversa rola, sempre com comida, né?
Uhum. Uhum. Sei. Uhum. Uhum. É porque a comida ela m ela tem esse poder né, a pessoa já está mal-humorada, vamos supor, né, porque um grupo é difícil, tá todo mundo na mesma vibração, todo mundo feliz, é difícil. Aí uma pessoa assim, que tá um pouquinho mais mal-humorada, quando chega assim uma comida gostosa, aquilo ali já meio que, eh, que desperta alguma coisa na pessoa, o olhinho dela já começa a brilhar, ela já começa a a se tornar mais terna com o outro, ela fica mais simpática. Eu eu acho que a comida ela ela tem esse poder, né. Então uma pessoa que estava com uma energia super diferente, quando ela come uma coisinha a comida tem que estar gostosa, né, isso aí é um fato. Come uma coisinha ali, um confortinho, ela já vai começar a entrar na mesma vibração de todo mundo, né. Então eu acho muito importante isso.
Tá todo mundo na mesma vibe, né, exato. Claro. É verdade. E me conta uma coisa, você falou que esse grupo, eh, de amigos seus são todos portugueses. Eles te receberam bem?
Uhum. Olha, muito bem, assim, é um grupo que eu já tenho ele tem 2 anos, a gente se conhece, né. Nós nos encontramos semanalmente pra estudos, estudos diversos, né, várias religiões, eh, psicologia, história, a gente fala sobre o Egito, sobre um de coisas, é bem legal. E conforme foi passando, a confiança foi aumentando, né, não é assim de primeira, não. Não, <chuckles> tem que ter aí um acompanhamento, né, tem que ter aí um um joguinho de cintura e até hoje ainda ainda tem casca pra quebrar, vamos dizer assim, né, como se tivesse é um processo, mas eu sinto que com com com essas reuniões, quando envolve comida, quando envolve o dia a dia, a gente vai se tornando mais pertencente àquele grupo, né, quando a gente faz coisas juntos e a comida, pra mim, é o número 1, sabe, é o primordial.
Hum. Que legal. Hum. Não é de primeira, né. Aham. Sim. Sim. Então você vê, você tá falando da comida e é exatamente isso o propósito do tema da nossa conversa, né, a influência, eh, e a sensação de pertencimento, né, porque você vê, olha só o poder da comida na união das pessoas, na integração das pessoas, né, e depois a comida vira mo vira assunto, vira, hã, motivo para se reunir: "Ah, vamos vamos todo mundo comer uma pizza, vamos todo mundo comer um bacalhau que eu vou fazer", você vê como é, a comida é agregadora também, né.
Uhum. Uhum. Uhum. E inclusive eu até lembrei de uma coisa que eu tenho tinha fugido da minha mente, né, esse grupo de estudos agora já tem 2 turmas. E aí, quando geralmente, né, fala assim uma alguém leva um bolinho, eh, une as 2 turmas também em volta daquele bolinho, aí a gente faz um intervalo. Quando não tem nada às vezes não tem nada, acontece. Não tem essa união, então realmente, o poder que, né, uma comida, eh, eu acho que providencia numa situação, num grupo quando ele tá, eh, unido, fica mais unido, você conhece outras pessoas. Ah, hoje em dia eu não conheço só o meu grupo, eu já conheço, eh, essas outras pessoas, né, eh, nós inclusive fizemos algumas viagens juntos aqui pertinho para visitar algum monumento, e fomos almoçar nesse nesses almoços, nessas viagens, eu fiquei mais próxima de uma pessoa do outro grupo, então realmente porque houve isso, né, houve essa sensação de pertencimento e muito em volta da mesa, da comida.
É, exatamente, eu também sinto isso, sabe. Eu acho que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, uma coisa que tem muito legal nas casas, é a cozinha a a o o open space, né, tudo integrado. E, por exemplo, quando eu recebo aqui em casa
Uhum. Uhum.
eu tenho ainda pouquíssimos amigos aqui, né. Mas quando as pessoas vêm em casa, nunca a gente senta na sala, a gente sempre senta ao redor da ilha da cozinha. É impressionante, todo mundo chega e todo mundo já vai pra lá.
É. É gostoso, né. É bom. Uhum.
Porque aí você faz: "Ah eu vou fazer o" eu eu já preparo, por exemplo, uns petiscos, então preparo uns azeitona, uns frios, patêzinho e fica lá. E depois a gente pede uma a gente cha pede uma pizza, ou eu faço alguma outra coisa, mas você percebe que, assim, a comida, independente do lugar do mundo que você estiver, ela é agregadora, né?
Hum. Totalmente, inclusive eu fui esse ano eu fui para o Brasil em fevereiro, e tudo m gira muito em torno da comida, também no Brasil, né, hã totalmente, eu lembro que um churrasco
Nossa, totalmente. Qualquer comemoração você vai comer.
Vai comer, né, uma pizza. "Vamos comer pizza". Aí a família toda comendo pizza. Lembro que a mais novinha, que é a filha da minha prima, que eu não tinha um convívio com ela, vi ela bebezinha, aí agora com 2 aninhos, pra 3, né. Ela ela ali comendo pizza e se deliciando com a pizza doce. A gente pediu pizza de tudo quanto é sabor, né. Aí tinha pizza calabresa, pizza de frango com não sei o quê, a pizza de Nutella com confete, eh, é é bonito ver isso. E todo mundo, né, até o mais novo, até a minha avó que tem 92 anos, todo mundo ali em volta da da mesma coisa, e participando e sentindo a mesma coisa. Então isso isso é pra mim é muito válido, sabe. É muito bonito.
Nossa, é muito válido, porque realmente, assim, esses momentos memoráveis, né. E, eh, em volta da mesa, com a família, são incríveis e a comida faz parte disso, né. Nossa, assim, achei incrível o nosso papo; me fez refle refletir aqui sobre várias coisas. Adorei conversar com você, muito obrigada, viu.
Uhum. Sim. Olha, eu que agradeço, muito obrigada. E, assim, gostei muito de lembrar também, <chuckles> o que eu falei pra você. Até a próxima, obrigada.
Até, obrigada.